Thì đúng, nên mình mới nói là cần phải ý thức từ trong lúc học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường luôn, chứ đâu phải là đợi lớn mới tuyên truyền. Tại vì mình thấy là ở nhà nước mình nói chung là người ta cũng vẫn không có nhiều chính sách hoặc là nhiều người vẫn cảm thấy cái việc hút thuốc nó khá bình thường. Đó, nên là mình phải tuyên truyền mạnh hơn, ờ, phạt như thế nào, có những cái giải pháp như thế nà
Ừ. Ờ. Ngoài việc, ờ, tuyên truyền thì mình, chúng ta ta cũng có thể, kiểu, dạng như là, lắp đặt thêm những cái biển báo không hút thuốc này, cái thấy cũng ô kê đấy.
Mình thấy là ở những tòa nhà công cộng lúc nào cũng có những cái bảng đó hết, bạn để ý nha, lúc nào cũng sẽ có những cái bảng là cấm hút thuốc hết á. Nhưng mà nhiều người á, người ta đã vô ý thức rồi, người ta sẽ không để ý đến cái bảng đó đâu. Và gh đừng có ghi là bạn bạn đừng có ghi không không chỉ là cấm hút thuốc, phải ghi rõ ràng là phạt bao nhiêu luôn. Ví dụ là ghi cấm hút thuốc, nếu phát hiện, ví dụ như
Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình đang định nói, mình đang định nói cái đấy luôn đấy. Ừ.
Dụ như là cấm hút thuốc, phát hiện phạt 2.000.000, phạt 5.000.000 gì đó, thì may ra người ta phạt và phải xử lý để làm gương. Chứ còn bạn bạn treo cái bảng mà cấm hút thuốc thì thực ra nó cũng chỉ là cái ý thức thôi, và người ta có quyền có ý thức hay là không, nên là phải có những cái chế tài mạnh mẽ như vậy, tại vì thực ra có những cái nơi rất quan trọng như là bệnh bệnh viện nè.
Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Hay là những nơi, kiểu, à, có nhiều trẻ nhỏ ấy, rồi là phụ nữ mang bầu này, kiểu như vậy. Thì thực thực tế thì những người đấy ảnh hưởng sâu sắc hơn, còn hầu như thì ai cũng thấy bị ảnh hưởng bởi những người hút thuốc mà. Bởi vì thật sự là khói thuốc lá thì cũng không hề dễ ngửi một chút nào, thực tế là như vậy.
Đúng rồi. Ừm. Đó. Ừm. Đúng, chính xác. Có ai mà nói mùi mùi thuốc lá h ừm, ngửi được đâu, chỉ có những cái người nào người ta hút lá thôi. Đó, thuốc lá thì
Là những người hút thuốc lá thì họ đúng rồi, những người hút thuốc lá thì họ sẽ thấy họ dễ ngửi đấy. <chuckles>